Ну, смотри, в первую очередь, мне кажется, нужно, ну, понимать, э, твою степень подготовки, насколько ты
М, какая она должна быть? Насколько вот ты должен быть подготовлен?
Ну, смотри, а, ты должен выбирать Ну, смотри, если ты ни разу не ходил в поход никуда, не поднимался в горы, ну, это означает, что тебе не надо сразу идти подниматься, там, не знаю, на Эльбрус.
Мгм. Мгм, просто начинать, э, с невысоких, да?
Это Да, да, есл начинать вообще, может быть, с каких-то хайков, тренировать себя, потому как, м, когда ты поднимаешься в горы, самое тяжёлое, наверное, из всего, что там есть,- это дыхание.
Мгм. Надо научиться правильно дышать, или у тебя просто физически должно хватать?
То есть если у тебя Правильно дышать, да, у тебя может у тебя может быть не хватать кислорода, одышка сильная. То есть, если ты не приучен вот к таким п походам длительным, у тебя будет одышка, ты будешь очень сильно, м, из-за этого останавливаться, долго идти.
Мгм. А сколько вот времени мне нужно н н натренировать себя? Не знаю, вот полгода, например, мне хватит, если я, э, у себя, э, буду ходить, гулять, тренироваться там, хайкингом заниматься. Хватит ли мне этого, чтобы 1 раз подняться? Да?
И Я думаю, что это даже многовато. Мне кажется, достаточно, наверное, месяца 2. Я не думаю, что прям полгода надо. Но, конечно, если ты собираешься идти на Эльбрус, ну, там, наверно, полгода тренировка нужна. А если это будет какая-то, ну, небольшая гора, а, такая несложная прогулка, то, в принципе, ну, мне кажется, 2 месяцев достаточно. Тут же важно подобрать маршрут адекватный.
У, нормально. Ну да, да, э, если так адекватно. Хорошо. Маршрут. Мгм.
Если, допустим, там, мы на сноуборде катаемся, там, на горных лыжах, то тоже на понимать, даже если ты поднимаешься на высокую вершину, там же есть разная степень вот этих спусков, и ты выбирай, а, с начни сначала просто с простого. Ты же не знаешь эти горы, ты ни разу там не был.
Да, да. Мгм. Хорошо, что еще? Подготовка, маршрут?
Поэтому э